أومال إيه؟ أنهي أنهي برج؟
Virgo ،Virgo.
أوكي، ماشي، ماشي، ماشي. طب جميل والله.
لا مش سرطان، بس هو م مامتي بتتكلّم زيي بالضبط وهي فعلًا سرطان، ف فأتربّيت من سرطان مش غلط أوي. <laughs>
هي سرطان صح؟ أيوه. <laughs> بالضبط، هو مش غلط خالص لا، لأ صح والله. وكنت ع
فالفكرة هي بصراحة إن أنا لمّا بيبقى فيه لحظات آمم، يعني بيبقى فيها للأسف في أيام باحس إن أنا ب يعني عارف اللي هو مش باحس إن ما عنديش input، فـب باحس إن في حاجات آه، يعني باحاول، يعني باحس إني ممكن ساعات كتيرة جدًا ما احسّش إن عارفة أستغلّهم، أو أعمل فيهم شي مفيد، فساعتها باحاول أجيب لنفْسي input، يعني أجيب لنفْسي حاجة، آآ، تحدي، حاجة صعبة، حاجة آمم، يعني حاسّة إن أنا كده ك أنا المشكلة لو قدّامي حاجة سهلة ما باحس ما باحسّش إن أنا متشجعة أعملها، يعني اتفضّل، اتفضّل.
آه. بالضبط، خلاص بت بت بتريّحي، بتعملي اللي أنتِ عايزاه. طبعًا. طبعًا، طبعًا، طبعًا أكيد لازم. آه. حلوة دي. ت أيوه، حلوة دي. آه. بالضبط، أنا بقى عايز أقول لِك، أنا أنا أنا أنا أنا أنا بجد ال يعني أنا باحس إن أنا آآ، ممكن ساعات أكون العكس، يعني ساعات ممكن أكون اللي هو، آآ لو الحاجة صعبة أوي، والحاجة فيها التحدي، وأنا مش حاببها، الموضوع طبعًا بيبقى صعب أوي إن أنا إن إن
تمام. نعم، نعم. مت ممكن تتقفل من ق من قبل ما تجرّب أصلًا؟
ب بالضبط، بالضبط، كده، كده ب بات بات بات بات باتقفل كده، كده، من من قبل ما أعملها.
بس الواحد لازم ييجي يشوف و ويفهم إن ع الكم كتير من المَرّات بيكون لمجرّد وجهة نظرنا، إن إحنا ممكن نبقى يعني واخدين idea، واخدين فكرة عن الحاجة مش حقيقية، يعني ممكن إحنا مخ مخّنا على فكرة بيزوّد أوي في كلّ حاجة، إحنا ممكن نبقى فاكرين إن في وضع معيّن هن هنلاقي نفْسنا لازم نتكلّم والناس كلّها هتروح ضدّنا، ومش هنعرف نعبّر عن رأينا، بسبب ممكن حاجات مرتبطة بذكريات أو مواقف عشناها قبل كده، لكن في الحقيقة الموقف بس في الحقيقة ممكن تلاقي إن مخنا بيز بيزوّد أكتر بكتير من الحقي من الحقيقة، والظروف تكون أسهل، يعني أنا شايفة يعني أكيد أنت كمان يعني قضّيت مواقف كنت فاكر إن الوضع هيكون أصعب بكتير من الحقيقة، صح؟
طبعًا. صح، تصدّقي عندِك حق. كده، كده، أكيد. طبعًا. طبعًا أكيد، أكيد، أكيد طبعًا. أهم حاجة. طبعًا، لا، لأ أكيد. طبعًا. وطِلِع، آه، لأ يا لهوي! بكتير، يعني هاحكي لِك موقف مثلًا أنا في أيام المدرسة، آآ أنا عشان أنا كنت عايش في مصر وبعد كده لمّا نقلت لمّا نقلت آآ، لمّا أنا ن نقلت أمريكا، أنا عايز أقول لِك أنا عد أنا عدّى عليَِّ عشان أنا أصلًا باكره ال المذاكرة عامةً، فأنا عدّى عليَّ مذاكرة كتير أوي، بزيادة كمان عشان أنا كنت في مصر كنت في IG، مش عارف آآ، عارفة الIG والَّا لأ؟ <clears throat>
اتفضّل. نعم. تمام. نعم. نعم. <laughs> آه، آه. لأ الIG هي إيه؟ الformat إيه؟
ال ال الIG يعني ع عارفة ب ع ع نوع تع تعليم، عارفة مثلًا هنا في أمريكا، آآ آآ التعليم ال الأمريكي، ومحتاجة تاخدي الSAT وكده؟
نعم.